Alam mo minsan parang may may, um, yung binibigay mo yung effort, lahat ng effort lahat yung best mo talaga sa trabaho mo. Pero meron talagang mga pangyayari na hindi mo din talaga kontrolado. Ah, yung parang alam mo alam mo yung ano, yung yung trabaho ko kasi eh, commission-based, kumbaga hindi ka masasahuran kapag wala kang sales na nakukuha. So, yung 8 hours na tinatrabaho mo minsan hindi siya parang kulang yung 8 hours kasi depende din kasi sa yung yung trabaho ko kasi, eh, parang international yung market. So, makai depende sa makakakuha ka na minsan kahit European ah, in ay yung time, different time zone ng Amerika. So, talagang ah, minsan 'pag ka kailangan mong mag ano mag-follow up call sa kanila siyempre depend ah
Hm. Mm. Hmm
ah, tawag nito? I a ano mo 'yong ano ah, 'yong time zone nila. So, minsan instead, na kasi 'yong shift ko is, ah, fa 4:00 hanggang 12:00 noon or hanggang 1:00 ng hapon, ah, minsan, ah, gumigising ako ng 11:00, 2:00 bago 'yong shift ko, kasi kailangan kong may kailangan akong tawagan. Kasi prospected or ano 'yon posibleng, ah, successful sale 'yon. Ah, kaya talagang alam mo yung alam mo yung lahat ah, ginagawa mo yung best mo. Kasi alam mo nung 2nd month ko, yung unang ma ah, ito nga commission-based 'di ba? 2 buwan kaming nag-training na wala akong nasasahod o sinasahod. Kasi wala silang sahod or allowance na binibigay. Ang 1st month ko sa production parang parang in the mddle of the month na kasi kami naipasok sa sa production. Tapos ang sahuran kasi dito, for example, January 1 hanggang January 30 ang sahod mo makukuha mo, ang commission mo, makukuha mo by February 25. So, ah, nung unang ano ko, nung unang pasok ko sa production. Ah, nakabenta ako ng 1 tao pero ang ang binili sa akin is 4 na ticket. Ah, so tapos BQ pa yun. So, inasahan ko talaga na ang sasahurin ko noon, ah, 'nong 1st ano ko talaga is, nasa ah, ilan ba yu magkano ba yun? Nasa 10K ata yun, tama ba 10K? twenty five percent ng kung 1,000, 1,000 tapos 25% nun yung makukuha mo. So, nasa ah, let's say 2 fif ilan ba 'yon 250, two hundred ay ilan ba magkano ba 250 sa ano? So feeling ko mas more than, more than
Mm. Mm. Okey. Mm. Oo, tapos? Mm, hmm. Nasa ano? Nasa fif ah, 15? <sniffs>
15 oh, so nama nasa gano'n 'yong ano ko inaasahan ko, so let's say mga 10 na lang, so mga 10 na lang 'yong ano, 10 something. So pagdating ng sahod naku, ilan na lang 'yong na dumating sa akin. So, 'yon alam mo 'yon, pa paano ko ba paano ko makakaya ng hindi ay 'yong mga kontrola hindi ko kontrolado paano ko siya iha-handle?
Oo. Hm. Alam mo nakakalungkot 'yong gano'ng sitwasyon 'no, kasi nga hindi mo kontrolado, 'di ba? Pero matanong ko lang ah, ah so 'yong inaasahan mo ba do'n is 'yong partikular talaga na ah, 'yong 'yong sahod gano'n, 'yong makukuha mong pera?
Oh, baka matulungan nama Commission siya 'yong, 'yong inaasahan ko is 'yong comission ko galing do'n sa nabenta ko. Ngayon meron silang mga ano kasi, may mga rules, for example, kasi kaya ko kaya mas malaki twen nasa 25% yung makukuha ko, expected ko because galing siya sa BQ parang gano'n 'yong ano nila. Ngayon, meron palang underlying rule na kapag ka 'yon ay nabitiwan mo, ah, tapos may iba pang mga agent na nag-try na mag-connect sa kanya, kahit ikaw naman sa'yo naman siya successfully bumili, ah, parang, ah, tawag nito, regula hindi naman, magiging regular siya na ano, regular siya na lead hindi siya considered as BQ na. Kasi 'yong BQ para siyang parang mga basura na le lead, ah, oo parang basura na siya nu 'yong 'yong ma 'yong bang nag-inquire lang tapos, ah, 'yon lang inquire lang parang walang ano, kasi parang nag-inquire siya, ah, let's say January pa pero bumili siya sa'kin December na, parang gano'n 'yong ano do'n. So, ah, so parang ano na lang 'yong nakuha ko do'n, ah, siguro mga 5% na lang, so, ah, nasa ano lang 'yong nakuha ko na siguro nasa 5,000, so, magkano ba, so mga 12% siguro, 10 or 12% parang gan basta mga 5,000 lang 'yong nakuha ko instead na 10,000-15,000 'di ba? So, the 2nd month sa susunod na buwan, nag-expect na ako na at the end of the month ang, ah, pa pa parang makukuha ko 'yong nasa parang ang kuk ang calculate ko do'n is nasa 50K, more than 50K actually pero nag-ano lang ako, nag, ah, ano lang nag-base lang ako ng 50K sa minimum. Nako alam mo ba, ah, ang dumating sa akin is nasa 31 na lang kasi, ah, umabot siya ng 37 kasi hindi ko nakuha 'yong ano, hindi ko nakuha 'yong, ah, 5 more than 5k na sinahod ko no'ng una kasi kailangan fa $100 'yong, ah, allowable na ma-withdraw. So, ayon so totally ang nakuha ko lang for the second month is talagang 31 lang something. So, 'yon alam mo 'yong mga expectation na hindi mo nakukuha, nakaka-frustrate din talaga minsan.
Mm, mm. Mm. Mm. Parang parehas kayong may ano, commission gano'n. Ah. Mm. Ah, okey. Mm. Mm. Oo. Mm. Hmm. Mm, mm. Hmm. Mm. Totoo. Um, totoo 'no, alam mo, ah, nakakainis talaga 'yong ganong sitwasyon kasi ano, eh, wala kang kontrol, eh, lalo na pera 'yan, 'di ba? Pinaghirapan mo. Pero na-try mo na ba na parang ihiwalay 'yong effort mo sa outcome? 'Yong parang kasi kadalasan 'di ba, um, hindi mo kontrolado 'yong resulta pero kontrolado mo 'yong kung paano ka gagalaw, 'yong gano'n. Kasi kumbaga 'yong trabaho ano, eh, puwede mo siyang gawin o kumbaga 'yon 'yong kaya mo sa ngayon hin pero hindi mo sigurado 'yong mangyayari do'n sa commission base parang gano'n. Kasi the better na mas le mas less 'yong expectation, mas less 'yong, alam mo 'yong stress na mararamdaman mo Nasubukan mo ba 'yon na parang, "Ay, basta mag-wo-work lang ako basta gagawin ko lang 'yong best ko pero, um, bahala na kung magkano 'yong parang ma mare-receive ko." 'yong gano'n, 'yong less expectation nga, oo.
Ah, less expecta Ah, okey, less expectation. Hindi kasi, um ah, hindi ko na-try kasi alam mo 'yon, every every end of the month kasi kailangan mo din talaga na bantayan 'yong KPI mo, ah, para, um, alam mo kung magkano 'yong si siyempre kasi nanay din tayo, 'di ba? Kaya pa marami tayong binabayaran sa kumbaga do'n ko din binabase 'yong, ah, gagas ah, parang, ah, mga susunod na, ah, bills na 'yong mga gano'n parang do'n ko binabase din na ano. So, ah, talaga binabantayan ko siya mga 3 weeks pa lang bago mag-end 'yong month, binabantayan ko 'yong KPI ko, binabantayan. So kumbaga 'yong effort ko, ah, effort at 'saka 'yong ano ko talagang nagsasabay. Um, kaya nga lang hindi 'yon nga lang kasi hindi ko may mga ano na may mga talagang hindi ko kontrolado dito sa system nila na minsan parang hindi ko maintindihan, parang feeling ko parang niloloko naman ako ng, ng mga 'to, parang gano'n. So, kaya, ah, actually nag-decide ako na, parang mag-lie low na lang siguro muna kasi i-ano ko muna 'to kasi parang hindi ko na naintindihan. Pero actually, no'ng 2nd month, alam mo, na na-recognize naman ako na, ah, parang nag kasama kasi ako sa top 10 sa buong Pilipinas na a tapos rookie pa, 'di ba, parang, oo nakaka-boost ng, ano, ng morale. Kaya lang
Oo, sabagay. Hmm. Hmm. Ah. Mm, hmm. Mm.
hindi mo 'yon nga kasi, 'di ba, parang expected mo na kasi na gano'n, kasi malaki 'yong revenue ko kaya lang nagkakatalo do'n sa ano, parang nadagdagan kasi 'yong mga call ko, parang i idi-divide nila do'n sa call mo 'yong, ah, parang ano siya, ah, calls over, sales parang gano'n.
Oo, oo. Oo. Ah, okey. Alam mo nage-gets ko naman 'no, 'yong, ah, talagang pinupunto mo. Kasi 'yong effort mo mahirap talaga 'yan, eh, na parang puyat ka tapos nagko-calls ka pa, 'di ba? So an anong nararamdaman mo no'ng time na 'yon, no'ng talagang hindi pumabor sa 'yo 'yong resulta? Ah, nawalan ka ba ng gana o kaya 'yong 'di mo na lang naisip na, "Ay, what if mag-resign na lang ako dito?" Parang, um, "Hindi ko na siya ituloy." Kasi kaysa umasa ka, gano'n.
Hmm. Ah Mm, actually nawalan ako ng gana at 'saka parang sinabi ko sa sarili ko, "Sige i-try ko pa." Nag-try pa 'ko ng 1 buwan pero 'yong gana ko talaga nawala na, ta ta talagang bumagsak na. Less na 'yong effort na binibigay ko kaya din hindi na ako napapasukan din siguro ng sales, kasi instead nag mag mag-puyat ako para tawagan 'yong ano, mga suspected na sale, hindi ko na sila tinatawagan kasi nga feeling ko hindi compensated 'yong ano ko, <inhales> hindi compensated 'yong effort ko. Kaya do'n bumagsak 'yong sales ko, kasi wala na din talaga akong gana, mm.
Mm. Ah. Oo. Hmm. Oo. Tama. Hmm, pero ayun oo, pero ayon 'no, nabanggit mo na parang nawalan ka ng gana so, naging less 'yong effort mo. 'Yong time ba din na 'yon, naging less din ba 'yong expectations mo?
Oo, less expectation, less effort, less nag bumaba lahat, mm.
Hmm. Oo, so ayon ka ah, eto eto lang naman din 'yong maa-advice ko sayo, siguro alam mo 'yong ano, 'yong i-manage lang din talaga 'yong expectation sa timing. Kasi 'yon 'yong kasi 'yong masakit para sa mga tao talaga 'yong 'yong sobra-sobra, lalo na kung s'yempre 'yong lalo na ji 'pag tungkol sa pera 'di ba? Mahirap kasi 'yan eh, oo, pwedeng ano mo 'yong i-manage mo 'yong sa timing, minsan kasi 'yong delayed 'yong commission tulad n'yan sa sayo tapos may cut-off, may approval process, kumbaga hindi naman ibig sabihin na wala, hindi pa lang talaga dumarating kaya kaya din talaga 'yong expectation ng nararamdaman mo ay parang sobrang dismayado ka, gano'n. <breath> 'Tsaka 'wag mong ano, ah, alam mo yung wag mong i-base sa self-worth 'yong sa commission, kasi commission ano 'yon eh, resulta ng sistema, last timing, class opportunity, 'di 'yan sukatan no'ng ano halaga talaga mo, bilang empleyado kasi nag-effort ka, kumbaga alam mo sa sarili mo na talagang ginawa mo 'yong best mo, gano'n lang. Para less expectation lang talaga.
Tama, gusto ko 'yong ano mo, gusto ko 'yong pagkaka ah, sabi mo na kung less kasi talaga 'yong expectation, mas, ah, lesser din 'yong sakit na mararamdaman mo everytime na ano oo, gusto ko 'yon na al alam mo maraming salamat sa maraming salamat sa pakikinig <inhales> at maraming salamat sa magandang payo na binigay mo sa'kin. Nagbukas din siya ng isip ko para sa susunod na mga trabaho eh, hindi na gano'n katindi 'yong expectation ko pa, hindi din gano'n katindi 'yong sakit. Ayon, salamat.
<sniffs> Mm. Ayon. Oo, mabuti naman, oh, at nakatulong sa iyo 'yong mga payo. Ayan, maraming salamat din, sa susunod muli, paalam.